É, isso é uma coisa que <chuckles>
Isso foi ano 2000. É, nossa, isso aí é.
É de marcar a vida mesmo, então.
Guardado num num baú de ouro, no co no coração. <laughs>
Eu imagino, eu imagino, até porque eu eu vi o Paul McCartney a 2 metros de mim, dentro do carro, cara, então
Uau!
Esse dia eu tenho gravado esse vídeo, eu tenho esse vídeo gravado porque o meu amigo o meu amigo tem esse meu melhor amigo tem 12 tatuagem dos Beatles. Ele me ensinou tudo sobre Beatles. É a primeira a p então, a primeira vez que o Paul veio para cá para o a primeira vez não, né. Em 2014 ele veio para o Brasil, no Palestra Itália, na Barra Funda do da cidade de São Paulo, eh, a gente foi no show, comprou os ingressos, já estava naquela causa para ir.
Uau! Uau. O o Paul McCartney estava dentro do carro? Ou você estava Uhum. Uhum.
E o Paul antes de entrar nos estádios, já está meio que pressuposto de que ele vai passar perto, dando "tchau" e saudando as pessoas para fazer aquele esquenta, né.
Faz parte da
Exato. E o meu amigo descolou isso e aí a gente estava parado em uma esquina e o meu amigo falou: "Cara, tem muita moto subindo essa rua na contramão da polícia, tem muita polícia correndo, eu acho que o Paul está descendo de carro". Olha, eu estou falando para você isso, eu estou ficando arrepiado só de lembrar. Ele falou: "Eu acho que o Paul está descendo com o carro". Eu falei: "Não", ele falou: "Meu, tira o celular do bolso que eu acho que o homem está vindo aí, eles estão mandando todo mundo abrir, está subindo moto, os abatedores", e aí parou um policial na nossa frente e falou: "Olha não quero ver nenhuma gracinha", e saiu correndo com a moto. Eu falei: "Meu, agora". Tirei o celular tremendo do bolso. Dito e feito, o Paul descendo com o carro assim na na Turiassu, que é uma rua dali de São Paulo, e gritando assim: "C'mon, c'mon!" para fora e eu, travei assim e comecei a gritar e chorar, e ele 2 metros, eu estava na calçada ele passou de carro assim, se eu fosse abusado eu conseguia tocar na mão dele. Eh, e eu lembro que que eu a gente travou, eu chorando, cada um foi para um canto, tentar associar que a gente tinha ficado a 2 metros de um Beatle
do ritual dele. Hã. Uau! Caraca! Uhum. Hum. Uau! Uau! Ah, caraca!
eh, isso marcou minha vida de um jeito, que eu lembro da do rosto dele, daquele rosto velho assim é, isso eu tenho eu tenho vídeo salvo, assim, eu gritando e os meus amigos em choque, a gente se abraçando
Até eu arrepiei. Até eu arrepiei. Esse seu vídeo tinha que estar na é, esse seu vídeo aí, que tinha que estar na lá Voyager, aquele disco de ouro na Voyager. É. É.
<laughs> Olha só. <chuckles> É, não, esse vídeo eu tenho ele guardado em todos os lugares possíveis aqui, porque é uma loucura, foi um momento marcante mesmo.
Que espetáculo. Olha, obrigado.